ได้เลยค่ะ ต้องขออนุญาตถามก่อนนะคะว่า ปกติแล้วเนี่ยรอบข้างของเราอะ มีคนคอยซัปพอร์ตเราไหมคะ?
ก็จะมีสามีอะเนาะ ที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะ รู้เรื่องของเราเนี่ยทุกอย่างตลอด แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะพูดปลอบใจใครเป็นเลยอะค่ะ คือเขาเป็นคนที่บางทีอะ จะพูดปลอบใจอะ เรายังหงุดหงิดกว่า เดิม ด้วยซ้ำไปกับสิ่งที่เขาพูด อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนใช้คำพูดไม่เก่งอะค่ะ เราก็เลยหลัง ๆ มาเนี่ย ก็เลยไม่ค่อยเล่าอะไรให้เขาฟังแล้วอะค่ะ
อืม

อืม โอเคเลยค่ะ แล้วแบบเนี้ยเราเคยมีแบบโดนตำหนิ หรือว่าโดนติจากองค์กรของเรา หรือว่าสิ่งที่เราต้องแชร์ออกไปบ้างไหมคะ?
ที่ผ่านมาเนี่ย เอ่อ เรียก โดนตำหนินี่ยังไม่เคยนะคะ แต่ว่าด้วยความที่เนื้อหาที่ผ่าน ๆ มาเนี่ย มันเป็นเนื้อหาที่เป็นค่อนข้างที่จะทั่วไปเนาะ แต่ว่าครั้งเนี้ยค่ะ เนื้อหามันจะค่อนข้างที่จะลงลึก แล้วก็ต้องมี อ่า การอ้างอิงหลักทางการ หลักของ เอ่อ สัตวศาสตร์นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรา ก็ พยายามค้นคว้าข้อมูลให้มันดีที่สุดแล้วอะเนาะ แต่มัน ก็จะทำ ให้ไม่มั่นใจ เพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่มันเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นน่ะค่ะ แต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนน่ะค่ะ ที่เป็นคนอื่นที่เขาทำก่อนหน้าเราเนี่ยค่ะ แล้วเขาก็จะเขียนเรื่องประมาณเนี้ยค่ะ โภชนาการของสัตว์เลี้ยงเนี่ย แล้วก็มันก็จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้อะนะคะ เขาก็จะมี อ่า หลักการอะไรของกลุ่มเขาเองเนี่ยค่ะ เขาก็เลยเข้ามาคอมเมนต์คัดค้าน แล้ว ก็ ก็ เป็น เรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่โตนะ เรียกว่า โดนกลุ่มนั้นอะค่ะเข้ามาถล่มก็ว่าได้อะนะคะ แต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคนเขียน เราก็เลย คือขนาดไม่ได้เป็นคนเขียนเองเนาะ ก็ยังรู้สึกแบบขนลุกขนพองเล็กน้อย ที่แบบจะต้องตอบโต้กับคนอีกจำนวนมากมาย ที่เขาเข้ามาแย้งอะค่ะ พอรอบเนี้ยมันเป็นเราที่ต้องเขียนเรื่องราว ที่มันค่อนข้างที่จะลึกในทำนองนั้นน่ะค่ะ ก็เลยมีความกังวลเป็นพิเศษมาก ๆ เลยอะค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม โอ้โฮ อือ อืม อือ